Ah ouais? Quelle année?
Pas tant que ça. Heu, Je crois qu'en en 85, c'était encore considéré comme du dopage.
Ah, bah, ouais, c'était il y a longtemps quand même.
Ouais, mais c'est f ça ça fait pas ouais.
Bah, je il y a un truc aussi, c'est que, heu, c'est juste, i e vraiment pour le coup, c'est pas du dopage. C'est juste un complément alimentaire.
Dis-moi.
C'est-à-dire, heu, si par exemple tu devais manger, heu, je dis n'importe quoi, mais 30 grammes de de créatine et que tu te le prends dans les viandes, bah, il aurait fallu manger beaucoup de viande en fait.
Mouais, mmh mh. D'accord. Oui.